بصراحة يعني، هو أنتِ شعورِك وقتها كنتِ قد إيه الموضوع مسيطر عليكِ إنَّك عادي ده ش آه أنتِ بتتعاملي في حدود الشغل والأدَب، وأكيد ما اتعدِّيتِيش حدود ال الأدَب والأخلاق، بس يعني هُم شافوا إن أنتِ عشان هُم شافوا الموقف من برّه، شافوا قد إيه إن امم، العميل ده كسر حدود إنَّك موظفة وهو عميل، و وقاعد يحكِي لِك على ح يعني مشاكله الشخصية أوي، ولدرجة إن هو دخَّلِك ما بين أو اللي هو يعني أ ذكَر لِك مراته وأولاده، وقد إيه إن هو اتكلَّمتوا مع بعض آآ، ف في حاجات شخصية أوي، آآ، زي ما قُلتِ أنتِ، بقى لكم ساعة بس تعرفوا بعض. هُم شافوا من برّه آآ، الموضوع، عشان كده هُم كلَّموكِ. في ممكن يكون آه الطريقة مش أحسن حاجة ومش ألطَف حاجة، وكان ممكن يتكلَّموا بطريقة أحسن من كده، ي أو يك يكلِّموكِ على انفِراد، كل واحدة تقول لِك طب أنتِ كنتِ ممكن آآ، الأمور تتاخد بشكل أ أل يعني <tsk> أهدى من كده، و و وعشان ما يجرَحوش مشاعرِك. بس يمكن تكون هي طريقتهم هي أكتر حاجة ضايقَتِك، بدليل إنَّك لمّا قعدتِ فكَّرتِ في ال في الموضوع، هو آمم، يعني لأ، حسِّيتِ إنَّك فعلًا آمم ما كانش عندِك حق إنَّك ت ت تتصرَّفي ب بالشكل العنيف أوي، الشكل اللي هو تدِّيهُم كده، أنا تحسِّسيهم إن أنتِ قد إيه مش غلطانة، لأ أنا أنا صح. وأن هو أنتِ كده كده، بُصي بصراحة، إنَّك ت تتكلَّمي بالعم مع عميل، أو إنَّك تبقي لطيفة معاه، دي حاجة كويِسة جدًا ومش أي حد بيقدَر أصلًا يعمَل ال ال الوز ال م الوزن دي، أو إنَّك تبقي آمم
ده حقيقي. بالضبط.
تعملي إنَّك ت تبقي لطيفة وفي نفس الوقت تمشي شغلِك والدنيا تمام، مش أي حد بيعم بيقدَر يعمل كده، ودي حاجة كويِسة جدًا. امم، طب خلِّيني أسألِك، أنتِ طَب جرَّبتِ مثلًا أ ي حاجة معيَّنة عشان تحاولي تقبَلي النقد ده منهم، معب في لحظتها يعني، اللي هو مثلًا آآ، أدَّيتِ لنفسِك وقت كده إنَّك تفكِّري، أو إنَّك ما ترُدِّيش في وقتها، بحيث إنَّك ما تخسريش صحابِك، أو ما تخسريش حد من معارفِك من المهمِّين؟
أكيد طبعًا، فاهماكِ. بُصي هو أنا ما جرَبتِش حاجة معيَّنة، بس يعني عايزة أقول لِك إن أنا، بدأت في الفترة الأخيرة أقول لهُم: "بُصوا اللي عنده رأي يخلِّيه لنفسه، أنا مش عايزة أسمع آراء من حد." وعايزة أقول لِك ده ما حلِّش، الموضوع ده ممكن يكون زعَّلهُم منِّي يومين، 3، وحسِّيت إنَّهُم كانوا بيعاملوني كده، اللي هو إيه، الحاجة على قد الحاجة، مش، م م ما ما كناش زي عادتنا. آآ و واخدين منِّي جنب، آآ، بس ما عدُّوش يومين، 3، ولمّا أنا بدأت أتكلَّم معاهُم بقى ورجَعنا تاني، رجعوا تاني نفس الحوار بقى، و وأنتِ عملتِ دوَّة، و آه، يعني بُصي
امم. إن هُم ينتقِدوكِ، آه، أو بيقلِّبوا، يعني قصدِك إن هُم بيقلِّبوا في ال ال الموقف اللي حصل قديم، وبي قد إيه بيفهَّموكِ إن إن هُم كانوا وجهة نظرهم صح؟